Nah, oke. Pas udah sampai di, eee, stasiunnya, pas di lokasi tujuan ya di Malaysia gitu kan. Nah, itu pastinya, eee, dini hari ya, jam 4:00 subuh, gitu kan. Nah, apakah waktu itu Kakak menetap dulu nih di stasiun daripada ke mana-mana gitu kan? Nah, atau langsung cari penginapan sendiri?
<chuckles> Mhm. Bener. Betul betul. Oke. Nah, yang aku kagetin Kak, dia berhentinya nggak di stasiun, bayangin. Jadi, kita itu diberhentikan di kayak di pinggir ruko aja Kak, di pinggir ruko, gitu. Udah diberhentiin di situ, padahal itu kayak bukan stasiun yang ada tempat duduknya gitu, enggak.
Oke.